آه، هو ف فكرة اللي هو أنا خلاص أنا في كام حاجة كده هاظهرهم والله أنا ورايا شغل مثلًا فلاني، ورايا آآ، وقت التمرين بتاعي، أنا خلاص كل يوم باتمرّن مثلًا الساعة 12:00 مثلًا، باتمرن ساعتين، أنا خلاص ده روتين عندي، دي مش حاجة حسب مزاجي أو حسب ما أنا قادر والَّا لأ، حتى لو أنا تعبان هاروح أعملها خلاص دي بقِت حاجة ثابتة عندي، آآ، بقيت خلاص مثلًا الس أتغدى العصر مثلًا، الساعة 15:00، 16:00 مثلًا، آآ، ما ينفعش آجي مثلًا الساعة 19:00 والَّا 20:00 والَّا 21:00 أقوم قايل أتغدى، والَّا أفضل قاعد طول يوم بقى ما آكُلش ويبقى يوم الsystem وغلط كده أو كده، عارفة حتى في موضوع كده يعني مش هاقول بالتفصيل بس في موضوع كده الناس اللي بيبقى ساعات عندهم مشاكل في ال في الهضم أو في ال و والهضم والكلام دوَّة يعني مشاكل صحية، في دكاترة ينصحوهم يقولوا لهم أنتم تثبِّتوا ميعاد كل يوم تخشّوا في الحمّام، <laughs> يعني آه، يعني دي حاجة برضه أنا سمعتها وشُفتها وشُفت ناس كتير أوي بتتكلِّم عليها، اللي هو كل يوم مثلًا الساعة 13:00 يعوِّد نفسُه إنه يثبت على على الميعاد ده، ده ساعدُه جدًا في الهضم وساعدُه جدًا آه يعني كأن جسمُه تأقلَم مع الموضوع، و وتكيَّف معاه واتبسط، يعني هو عارف اللي هو خلاص الميعاد ده جسمُه بيجهِّز نفسُه فاهمة، فهو الهضم عنده حتى بقى فكل الكلام دوَّة شيء مهم جدًا، يعني ناس كتير بتاخد حتة الروتين دي على أساس إن هو شيء روتيني بقى أو شيء ممل و آه دلوقتي بقى منتشر فكرة يعني دي منتشرة أوي الفكرة دي، اللي هي حتة لأ ده ملل ده حاجة مملة أوي، ده أنا لأ أنا ما باحبش أبقى أفضل أعمل نفس الروتين أنا باحب أتغ أبقى متغير، باحب أروح وآجي خصوصًا آه وخصوصًا بقى في السوشيال ميديا السرعة والأماكن ويشوفوا ناس كل شوية بتسافر، وبتروح وتيجي، واللي بيقعد يعمل خروجات وحفلات، ومش عارف إيه، فكل ده بيبقى اللي هو لأ أنا مش عايز بقى حاجة روتينية حتى حتى يعني بدليل إن الجيل الجديد كلُّه
آه. ياه! امم. آه. آه. ياه! آه، ودي فعلًا حاجة مهمة؟ آه. ملل بقى و آه. الناس آه، بيقولوا بيزهقوا، امم، امم. صح، صح، امم.
مش عاجبُه فكرة الوظيفة أوي، يعني مش عاجبُه فكرة الوظيفة، آه مش عايز مش عايز يشتغل في وظيفة لمّا يكبر وكده، فهو عايز يبقى حاجة حُرّة، حاجة يروح وييجي كده، فاهمة ف
خالص، آه، كلُّه بيقول كده، فعلًا جدًا، امم، امم. كلُّه عايز ينام براحته ويقوم براحته، و وكلُّه بيفكّر دلوقتي في فكرة ليه أتقيد؟ ليه أبقى متقيد، ليه آآ، أروح بميعاد وآجي بميعاد، ما حدش حابب موضوع الروتين أو أو أو شايفين أهميتُه، أنت أنت يا ترى آآ، يعني بالنسبة ل لوقتك و ونظامك آآ، ممشّيها إزاي بحيث <tsk> يعني الروتين يبقى بالنسبة لك زي ما أنت قلت مهم جدًا، و وعمل إيه معاك، في نموّك الصحي يعني نموّك ونموّ شخصيتك أنت حاسس اختلف معاك؟